Ya sarılarak uyuduğum hiçbir oyuncağım olmadı. Hatta sarılarak uyumaya çalıştığım oyuncaklar çok oldu. Böyle, filmlerden görüp özeniyordum ama hiç öyle böyle bir tane oyuncağa çok böyle bağlanıp yanında kulağından tavşanını sürükleyen çocuk olmadım. Çünkü çok oyuncağım vardı belki de ondan. Emm, şey, lahana bebeğim vardı, onu çok seviyordum. Bir de, o zamanlar böyle telemarket şeklinde televizyonlarda böyle ürün satımı yeni çıkmış, annemle babam bana oradan şey almıştı böyle, eee, et bebek gerçekten et bebek gibi hani hiç kimse görmemiş o yeni teknoloji hani, böyle gerçek ten hissi falan. Eee, ondan almışlardı bana, onu hatırlıyorum. Eee, biri siyah birisi, eee, beyaz tenliydi. Güzeldi, çok güzeldi.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım, peki o yıl
Bu bebeklerimi hatırlıyorum.
Eee, o yıllarda gene ben doksanlardan devam etmek istiyorum. O yıllarda izlediğin böyle çizgi filmler, eee, hani, d var mıydı böyle sevdiğin çizgi filmler? Sonuçta dedin, e, sokakta geçirmiyorsan vaktini evde geçiriyorsan bir şeyler izlemişsindir böyle. Hani, hangi çizgi filmler senin, eee, en böyle beğendiklerindi ya da şu an hatırladığında, eee, seni gülümsetiyor o an güzel anılar hatırlamanı sağlıyor?
Hı hı. Evet. <chuckles> Hı hı. Evet. Hı hı. Emm, ya, çizgi film sayılır mı bilmiyorum ama Power Rangers vardı, onları çok severdim. O beyaz olanına aşıktım hatta Tommy'ydi adı köpeğime, eee, Tommy adını vermiştim o yüzden.
A! Hı hı. <chuckles> İlk ilk crush'ım diyebilir misin buna, Tommy'e? <chuckles>
Derim ya ve bayağı da yani sonra bakınca bu neymiş falan dediğim bir adam baktığımda, eee, ama galiba ilk crush'ım şey Arda Kural, eee, o değil. Ona daha çok aşıktım çünkü şey yapmıştım mektup falan yazmıştım Kral TV'ye.
Hı hı. A, evet şey Hadi ya. Şeyde onun dü güzel dizileri vardı şeyde, eee, Lise Defteri vardı hatırlar mısın Lise Defteri'ni?
Evet. Evet. Evet doğru, uf ne kadar yakışıklıydı o zamanlar doğru.
Evet bir de şey vardı o Lise Defteri'nde yine böyle uzun, eee, böyle bir basketbol oynayan yine böyle smaç falan basan, eee, o adamın neydi o onu da çok, eee, beğeniyordu o zaman, eee, işte doksanlarda yakışık
Hı hı, hı hı. Evet ya, ben de adını hatırlamıyorum, hatırlıyorum ama hani böyle kızların ona da hasta olduğunu.
Hı hı.

Yok, ya, maalesef öyle bir anım yok, çünkü yaşadığımız yer şehirden uzaktaydı ve, işte, profesörler sitesi diye geçen bir yerdi. Eee, adı gibi gerçekten, böyle, yaşlı profesör eskiden zor profesör olunuyordu o zamanlarda. Çok yaşlı emekli olmuş insanların, böyle, hani, olduğu bir yerdi. O yüzden çok, hani, eee, 8 yaşımdan sonra özellikle sokakta çıkıp oynama gibi bir şey yoktu. Belki Atari ihtiyacı da buradan doğmuştur. Eee, kardeşimde, yani, aramızda 6 yaş var. O yaşlarda 6 yaş, kendinden 6 yaş küçük bir çocukla aynı oyunu oynamak istemiyorsun sanırım, ama ben ona eşlik etmek için oynuyordum arada onu hatırlıyorum. Çünkü, mesela, işte, bu, eee, sokak dövüşçüleri vardı, eee, o oyunlar ya da Mortal Combat, bir de Street Fighters vardı, tam sokak dövüşçüleri. Eee, yani, sonralarda mesela, böyle, PlayStation gibi şeyler çıkınca, dediğin gibi Mortal Combat favorim çok severim, herkesi, böyle, tokatlarım <chuckles> deyim yerindeyse ve şey değil, eee, bazen, böyle, random atıyorum, hani, hani, rastgele tuşlara basıyorum ama, eee, bazen de gerçekten böyle durdurup o seçenekler kısmından bakıyorum, eee, hangi şekilde en güzel, eee, ölümü <chuckles> karşı tarafa tattırabilirim, diye. <chuckles> Kuş vurmadan nereye. Evet. Fatality diyorlar sanırım, eee, onda ve dediğin gibi, işte, hani, birçok kombinasyonla beraber oluyor, tuş kombinasyonuyla.
<chuckles> Hı hı. Hımm, evet. <chuckles> Mortal Combat gibi. Evet. O! Hı, combo combo denir, değil mi o? Tu tuş combo'larıyla. Evet.

Şey de güzelmiş, yani, sahneye çıkabilmek, o yaşta o deneyimi, o medeni cesareti göstermeyi, eee, birilerinin seni itmesi. Hani, hatırlıyor musun, o şarkı söylediğin anda, işte, aldığın tepkiler şim nasıl geçti, böyle, kendini başarılı hissettin mi? Eee, ya da böyle, bitirdikten sonra seni alkışlayıp seni övdüler mi? Eee, ne hissettirmişti o anlar sana?
Gerçekten ya. I hı. I hı. Ya, şöyleydi, sa eee, o şarkının böyle girişi çok uzun bir, eee, giriş kısmı var ve o yüzden, hani, hiçbir şey yapmadan p sahnede sağa sola, böyle, yürüyerek geçmem gereken uzunca bir zaman vardı orada, çok stresli olduğumu hatırlıyorum. Eee, böyle, be eee, beyaz papatyalar şeklinde baskısı olan mavi, buz mavisi bir eteğim vardı altımda, üstünde de beyaz bir tişörtüm vardı. Çok, hani, hatırlıyorum utandığımı, eee, ama seviyordum da sahnede olmayı. Hep, böyle, tiyatrolar, böyle, dans, eee, müsamereleri, bir şeyler hep öyle geçti çocukluğum.
Hı hı. Hıı. Anladım. Sonra bu devam etti mi peki? Şu an hâlâ şarkı söyleyip dans etmeyi seviyor musun? Ya da bunu başka alanlarda yaptın mı? Kendi
Kendi kendime. <chuckles> Kendi kendime ya da konserlerde profesyonel olarak değil, eee, herkesin, eee, kulak sağlığı için.
Hımm. <chuckles> Eee, vardır, ya, hani, sı şeyde o, ııı, çocuklukta kalan anılar bir şekilde, ııı, sende bir bir yetenek geliştirmiştir diye düşünüyorum. Peki, bir, eee, oyuncakların var mıydı? Bu, özellikle 90'lar çocuklarının bir, böyle, bebekleri olur, işte, yat iii, aaa yatırdığında gözleri kapanır, böyle, hani, birazcık korkutucu bir
<chuckles> Belki de. I hı. Ay evet, doğru. Bir tanesi de açık kalır o gözünü yatırdığında, kesin bozulur.
<chuckles> Evet. Böyle, oyuncakların var mıydı senin sevdiğin ya da sürekli böyle başucunda ya da sarılarak uyuduğun da olabilir?
I hı.